بس ما يبانش عليك خالص موضوع الوظيفة الثابتة دي من كلامك، يعني أنت بتكلّمني كده اللي هو أنت يعني عما يعني عمل حُر، وبتنام في أي وقت، وبتصحى في أي وقت، ده أنت كده هتقلب حياتك قلبَة تانية خالص.
ما هي ال ما بالض ما أنا أنا نفْسي أنا نفْسي إن أنا اب ابقى زي البَني آدم الطبيعي، أنا ما لأ أنا بالنسبة لي هاعدلها، أنا بالنسبة لي هاعدلها بقى إن هو شخص طبيعي بقى بينام بدري، وبيصحى بدري وبيعيش حياته كويس، لأ أنا بالنسبة لي دلوقتي حاسس إن أنا لأ يعني، في حاجة بايظة شوية في حياتي.
والّا أنت كده هتعدلها؟ هتعدلها، أنت كده هتعدلها. <laughs> طب ال يا رضى يا ترى ال دور الرياضة إيه في الحياة معاك؟ يعني في الروتين بتاعك اليومي أو الأسبوعي، إيه أخبار الرياضة؟ ما فيش والّا إيه؟
آآ ب يعني ب ب بُص حسب لو أنا مثلًا في وقت مل م قدرت أوفّر وقت مثلًا، ممكن يبقى نُص ساعة بالعب كارديو كلّ يوم، أنزل اتمشّى شوية أط أتمشّى لحد مثلًا مسافة 2 كيلو ورايح جاي، آآ لأ باحب باحب العب حرَ يعني مثلًا لو عدّى عليّا يومين ورا بعض من غير ما اتحرّك خالص من من على المكتب، لأ الموضوع بالنسبة لي يبقى لأ مستحيل، اللي هو باشوف لأ بف بيحصل لي error كده اللي هو أنت بقى لك يومين لأ، ساعتها بقى إيه؟ ب ب بييجي لي تأنيب ضمير اللي هو لأ، قوم ب اتحرّك بقى، قوم حرّك نفْسك شوية.
كويس. حلو، حلو. طب أنت شايف الموضوع ده فارق يعني، يستحق إن أنت تخلّيه في روتينك المعتاد الأسبوعي؟ مش هنقول اليومي يعني، روتينك الأسبوعي؟ يوم ويوم مثلًا.
الأسبوعي آه، لأ بيفرِق معايا طبعًا، بالضبط آه، يوم ويوم على الأقل، يعني مثلًا أنا باخصّص له من 3 ل4 أيام في الأسبوع، لأ الموضوع بيفرِق في صحّتك، أنت برضه مش هتبقى طول الوقت قاعد على المكتب قصاد لابتوب 24 ساعة، لأ ما ينفعش ده غلط هيأثّر على صحّتك الجسدية، أنت جسمك هيتعوّد على الكسل، مش ه مش هيبقى في د مش هيبقى نشيط وحيوي، لازم تحرّك الدورة الدموية على طول، لازم تحرّك جسمك.
إمم. إمم. إمم، إمم، طيب عظيم دي برضه حاجة كويسة جدًا أنت أضفتها، يعني في ظِل إن أنت عندك تحديات كتيرة جدًا، ممكن يكون فيها حاجات مش صحّية، بس أنت بتحاول تعمل توازن شوية إن يبقى في روتين عندك، في جانب صحّي شوية، من حيث الرياضة أو
ما بالضبط باحاول باحا باحاول اوازن على قد ما اقدر، أيوه.

باقول لك إيه، عايزك تحكي لي كده عن روتينك الصباحي، في المُعتاد بتعمل فيه إيه؟
بُص هو عمومًا روتيني كده أول ما باصحى من النوم، أنا شخص لمّا باصحى من النوم دايمًا يعني باصحى جعان لازم أول حاجة أعملها فطاري، لازم أفطر، يعني باصحي اللي هو يا دوب أغسِل وشي ما باشوفش قدا اللي هو حتى أصلًا ما يبقاش لسه عندي طاقة إن أنا أصلِّي، لأ، لازم أفطر الأول.
أيوه. <laughs> أيوه. ده حُبًا في الأكل يعني، والّا دَوّة بال بحُكم المعتاد؟
لأ، مش حُبًا في الأكل، مش حُبًا في الأكل، أصل أنا طبيعتي بالذات أو أكتر فترة بابقى جعان فيها لمّا باصحى من النوم، لإني بابقى عدد ساعات أنت عارف نايم ف عدد ساعات كتيرة أنت مش واكِل، جسمك ما فيش حا وبوقك ما فيهوش حركة خالص، ف لأ، أنت أول حاجة تصحى، باغسل وشِّي، أتمضمض، وأقوم علي طول عامل فِطار، ده أول حاجة باعملها.
آه. أيوه. آه، بس الواحد بيقوم من النوم دي بيبقى يعني إيه، لسه بادئ يومه كده بيبقى يعني بيقول يعني يا هادي، أنت أول حاجة تقوم لازم
والله هو بالضبط لأ، لأ، أنا باقوم بصراحة بابقى ميِّت من الجوع، فلازم بقي إيه أعمل أي لُقمة، حتى لو خفيفة مش شرط يعني أعمل فول وطعمية ومش عارف إيه، لأ، عادي لو هاعمل مثلًا بيض مسلوق بضتين مسلوقين والّا حاجة وكده على قدّي، نُص رغيف عيش، أي حاجة، جبنة، بالضبط، عادي سواء أكل صحّي أو أكل في زيوت شوية، بس لازم أفطر، لازم أصحى أفطر آكُل لُقمة، آآ بعد كده بقى مثلًا باخلص فطاري، باصلي بقى وأبدأ أشوف أنا ورايا إيه النهارده هل هل ورايا شُغل مُعيّن، هل ورايا آآ حاجات في الكُلِّية محتاج أخلّصها، كده يعني.
<laughs> أها. تمام. امم. ممتاز حلو، أكل صحّي يعني، طيب حلو الكلام ده. <chuckles> تمام. عظيم، يعني في ترتيب مُعيّن مُعتاد عندك كده في اليوم، والّا أيام وأيام، والّا أنت يعني بت بترتِّب إزَّاي؟
آه، ب لأ، بيبقى بيبقى أيام وأيام، يعني مثلًا أنا مثلًا ساعات بابقى مثلًا مخطَّط إن أنا أنا دايمًا باحب إن هو أخطَّط هاعمل إيه أول ما أصحى اليوم اللي بعدُه، مش دايمًا ب يعني أنا مش دقيق أوي إن أنا باقعُد أكتب في ملاحظات ورقة وقلم، أنا هاعمل كذا، كذا، كذا، ولازم أكون مخلّص، لأ، أنا مش من النوع المُنظّم أوي بزيادة دَوّن وملتزم أوي ده، بس على الأقل بابقى بابقى مدّي فكرة في دماغي وأنا نايم كده اليوم اللي قبله بالليل، أنا أول ما هاصحي هاعمل كذا، يعني حاجة أنا ح محددها، آآ بتختلف إزاي ساعات، ساعات مثلًا لمّا باصحى آآ والحاجة دي أصلًا كمان يعني بتأ بتأثّر عليّا، ونزل لي فج فجأة شُغل مثلًا، جه لي شُغّل أونلاين فجأة الصُّبح، أول ما باصحى ساعتها ده ب ده حاجة بتمنعي إن أنا أفطر أساسًا، يعني تخيّل دي الحاجة الوحيدة اللي هو ممكن تخلّيني إن أنا ما أفطرش، لأ، نزِل لي شُغل هاشتغل الأول.
إمم. كويس. أها. إمم. كويس. آه، آه. أها.
ما يا قاتل يا ما مقتول، لازم أشتغل الأول، وبعد كده أبقى آكُل.
<laughs> حلو الكلام، يعني معنى كده إن أنت الأولوية عندك في يومك لمّا بتبدأ، بتشوف الأول آآ جدول أعمالك، لو عندك شُغل حاجة هتعملها
أنا لو عندي شُغل دلوقتي ضروري محتاج أخلّصُه لأ، أخلّصُه وبعد كده آكُل، آه، وبعد كده آكُل بالضبط، ما كا ما كانش ما كانش بافطر لأ، طبعًا لو ما كانش لأ، بافطر بافطر الأول عادي، أخلّص صلاتي وأبدأ أذاكر، لو ورايا دراسة يعني. إمم.
تبدأ فيها الأول، صح كده؟ حلو وبعد كده الأك عظيم.